สวัสดีครับ
สวัส ด สวัสดีค่ะคุณหมวก เย็นนี้ทานข้าวหรือยัง?
ครับ ครับ ทานเรียบร้อยแล้วครับ คุณบ้านครับ แล้ว แล้วคุณบ้านทานแล้วหรือยังครับ?
ยัง ว่าจะคุยกับ เอ่อ หมวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ว่าจะ จะลงไปกินข้าวแล้วเหมือนกันน่ะค่ะ แล้วก็เมื่อกี้ก็เพิ่งออกไปข้างนอกมา ฝนตก ไม่รู้ว่า ทางบ้านของหมวกอะฝนตกด้วยไหม?
ครับผม ตกครับผม ตกครับ ก็บรรยากาศดีเลย <chuckles> ใช่ครับ ใช่ครับ
ก็โอเคนะ ดีใช่ไหม? พูดถึงก็ดีนะ ฝน ฝนตกทั่วฟ้า <laughs>
ใช่ครับ ตกไปทั่วไปหมดเลยครับผม
เออ แต่พอฝนตกมันก็ทำให้ เอ่อ มันก็ พื้นที่มันก็จะเขียว มันก็เย็นสบายดีเนาะ แต่พอเย็น เย็นสบายมาเสร็จปุ๊บอะค่ะ ธรรมชาติของคน ของมนุษย์ทุกคนน่ะ เราจะนึกถึงเรื่องของครอบครัวเนาะ พอรู้สึกมันสบายใจอะ เป็นไหมคะ? เราจะ ล เราจะนึกถึง บ กิจกรรมอะไรต่อมิอะไรกับครอบครัวเป็นประจำเลยเนาะ แล้วถ้าพูดถึงอะค่ะ ด้วยอย่างตอนเนี้ยมันมี มันก็จะมีในเรื่องของ Social ต่าง ๆ ที่ ที่มันเกิดขึ้นเนาะ ก็เลยจะถามว่า เอ่อ ในความคิดเห็นของคุณหมวกอะค่ะ คิดว่าอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะ?
ครับ ถูกต้องครับผม ใช่ ครับผม ครับ เป็นครับผม ใช่ ครับผม ครับผม อ๋อ ครับ ทุกวันเนี้ยนะครับ ถ้าพูดถึงว่า เมื่อกี้เนี้ยพึ่งทานข้าวกันมา ก็ไม่ได้ทำ ทำกันเองแล้วด้วย แล้วไม่ต้องออกไปซื้อด้วย
โอ้!
ครับ ก็คือว่า อือ ส สื่อ Social ทุกวันนี้ ไม่ สื่อ Social ทุกวันนี้ เราก็มีแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเราได้ด้วย
อิ่มทิพย์เหรอ? อา อืม อืม อืม
อา ครับ อันเนี้ยแหละครับ ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลย จากเดิมที่ต้องมาคอยออกไป ซ ทานข้าวข้างนอกกัน หรือว่า ทำกับข้าวกัน ทำกินกันเองที่บ้านนะครับผม เดี๋ยวนี้ก็ ถ้าไม่สะดวกทำเองก็ เรียกแอป กดแอปพลิเคชันสั่งได้เลย มาส่งถึงหน้าบ้านเลย
โอ้ เออ มัน มัน มัน มันก็ดีนะ มันก็ดีนะพูดถึงอะนะ แต่ถ้ามอง ให้ ให้เรามองอีกมุมหนึ่งนะ อันนี้อะมองในฐานะที่เป็นคุณแม่นะ เอ่อ คุณแม่ของ เอ่อ ลูก เด็ก เด็กน้อยหอยสังข์ของ เรา อะนะ ปัญหาของอันหนึ่งที่เรา เราเจอของ ของการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมอะค่ะ ปัญหาที่เราเจอคือ
ใช่ครับผม ผม ครับผม ครับ ครับผม ครับ
การสื่อสารของลูกเราอะ มีปัญหากับการสั่งของ
อืม ยังไงครับผม มันเป็นยังไงครับ?
คือ อันที่ 1 เวลาที่เขาอยากได้อะไร เขาก็แค่จิ้ม ๆ แล้วก็กดส่ง ใช่ไหมคะ เขาก็จะดูรูปว่า เออ มันเป็นอะไร ๆ นะ คือแค่นั้นจบ
ผม อืม
แล้วก็เงินก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน สิ่งที่ อัน อันนี้ อันนี้น้อง มองอีกมุมหนึ่งใน ในฐานะที่เป็นคุณแม่อะค่ะ อีกมุมหนึ่งคือปัญหาคือ ลูกมีปัญหาเรื่องการสื่อสารในเวลาตอนที่เขาซื้อของ
ผม ครับ อืม
เพราะที่ผ่านมามัน มัน มัน มันซื้อผ่านแอป ซึ่ง
ครับผม ครับ
เรา ตอนแรกเรา ตอนแรกอะ เราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยจริง ๆ
อืม
เพราะว่าจะกินอะไรคะ แล้วก็หยิบแอปขึ้นมาก็ไถเถือก ๆ นึกภาพออก ใช่ไหม เออ แต่พอตอนนี้แล้วอะค่ะ กลายเป็นว่าการที่ลูกเขาเห็นของ จากแอปกับของจริงอะ มัน บางครั้งบางทีมัน มันแตกต่างกัน อย่างเช่น เขาเห็นจากในแอปว่า อุ๊ย ซองมันใหญ่มาก ของมันชิ้นใหญ่มาก แต่พอเจอของจริง มันเช้น ชิ้นเล็กนิดเดียว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเลยทำให้เขาอะ
ครับ นึกออกครับผม อืม ใช่ครับ อืม ครับ เจอในแอปว่าสวยมากเลย อะไรมากเลยนะครับผม
ใช่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ย ปัญหาที่เราเจอใน ใน ใน ในมุมของลูกเราอะนะคะ คือเรื่องของการสื่อสารในการสั่งของ 2 คือการอ่าน อ่านหนังสือหรือทำความเข้าใจ เพราะว่า ตัวเองใช้อันนี้อย่างเดียว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช้แอปอย่างเดียวแล้วก็จิ้ม ๆ ๆ ๆ ๆ อืม พอไปกินข้าวร้านอาหารอะค่ะ ปัญหาคือ อ่านจะไม่ออกแล้ว อันนี้อ่านว่าอะไร โดย โดย ดู โดยที่ดูรูป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถามว่ามันมี มันมีไหม? มี แต่ทีนี้ก็เลยต้องมา เอ่อ แชร์ประสบการณ์กับคุณบ้านเหมือนกันน่ะ เอ๊ย คุณหมวกเหมือนกันอะค่ะ โดยของคุณหมวกอะค่ะ กับครอบครัวลักษะแบบเนี้ยค่ะ คุณหมวกของคุณหมวก เคยเจอปัญหาลักษณะแบบเรา มีบ้างไหม? หรือกับคนในครอบครัว อะไรอย่างเงี้ย
ครับ ครับผม ครับ ครับ อืม อา ครับผม ครับ ครับผม ครับ คุณบ้านครับ ครับผม ครับ ครับผม ก็มีครับ ก็คือว่า จ อันนี้จะเป็นแนวของทางผู้ใหญ่นิดหนึ่ง คือทางของคุณแม่อะครับ
ค่ะ
อา ถ้าเรื่องเทคโนโลยีอะครับ บางทีสั่งซื้อของ อย่างเงี้ย แค่ กดเข้าไปดูเฉย ๆ เขาบอกว่า ท่านบอกว่ากดเข้าไปดูเฉย ๆ แต่สุดท้ายกดสั่งมาแล้ว แล้วมันก็ไม่ตรงปกด้วย
อืม ค่ะ โอ้! อืม
อา ครับ ก็คือว่าเขา ก็คือผู้ใหญ่อะครับผม อาจจะที่อายุเยอะมากแล้วอาจจะ กดสั่งไม่เป็น แค่กดไปดูเฉย ๆ ก็โดนกดปุ่ม สั่งของเรียบร้อยเลย อะไรอย่างเงี้ยครับผม ใช่ครับผม ใช่ครับ แล้วบางทีของมาก็ไม่ตรงปกด้วยอยู่แล้ว เพราะว่าบางที เด้งเข้ามาทาง แอปต่าง ๆ ครับ บางทีไม่ใช่แอปที่เขา อ่า ครับ เป็นตัวชั้นนำอะครับผม อ่า มา ใช่ ก็จะ มีสินค้าที่ไม่ตรงปกอยู่แล้วนะครับ อาจจะมา สั่งมากลายเป็นรองเท้าตุ๊กตา อย่างเงี้ยครับ สั่งรองเท้าได้เป็นรองเท้าตุ๊กตามา อย่างเงี้ยครับ มันไม่ใช่เลย อะไรอย่างเงี้ยครับผม
อืม โดย โดยไม่รู้ตัว โดนจกไป เออ แต่ เออ ค่ะ โอ้ ได้มาตรฐาน เออ ไม่ได้มาตรฐาน เออ ไม่ได้มาตรฐาน อ่า เจอ เออ <laughs> <laughs> ที่หัวเราะเนี่ย คืออะ ไม่ ไม่ได้ขำนะ เจอกับตัวสุด <laughs> เจอ เจอกับตัวนี่แหละ ไอ้รองเท้าตุ๊กตานี่แหละ ไอ้ที่เจออะ เออ คือ ด สุดอะ <laughs>
อืม ครับผม อืม เจอเหมือนกันใช่ไหมครับ? อืม ครับ อือ ครับ อือ เพราะดูรองเท้าสวยมากเลย เออ อะไรอย่างเงี้ยครับ คุณแม่บอก "อยากได้ ๆ" อะ อ้าว กดแม่กดสั่งเอามาดูของมาอีกทีหนึ่ง เอ๊ะ ทำไมห่อเล็ก ๆ สั่งอะไรไปเหรอแม่ห่อมาเล็กจัง มาถึงปุ๊บแกะดูรองเท้าใช่เลย รองเท้าอันนั้นเลย รองเท้าตุ๊กตา ปัดโธ่
อะฮะ ๆ อ๋อ
ไม่น่าเลย อือ ครับผม อันนี้ก็คือว่า อือ
เจอ เจอ
อืม ทำให้แบบ โอ้! เดี๋ยวนี้ก็
เออ
ทำในส่วนของเทคโนโลยี ก็ทำให้แบบว่า เกิด เรื่อง อย่างงี้ขึ้นมาได้ด้วยนะครับผม
เจอ เออ เนาะ แต่ถามว่ามัน มันมีบทบาทเปลี่ยนแปลงในครอบครัวไหม? มี เรื่องของการใช้ร่วมกันเนี่ย เอ่อ ถ้าถาม ถ้าถามมุมของบ้านนะ บ้านแบ่งเป็น 2 มุม มุมแบบนี้ ถ้าในเคสที่ เอ่อ ที่มีประโยชน์ มีไหม? มี แต่บางครั้งในการมีประโยชน์ มันก็จะมีโทษร่วมกัน ถูกไหม มัน เหรียญมัน มันก็เหมือนเหรียญอะ มันมีสอง สองด้าน ใช่ ๆ ดังนั้นอย่างถามว่า เทคโนโลยีมีบทบาทร่วมกันยังไง? ด้วยความที่บ้านเองกับคุณพ่อคุณแม่อะค่ะ อยู่กันคนละที่ เอ่อ คุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างน้อยเราคิดถึงเขาปุ๊บ เราก็กดวิดีโอคอล เราก็สามารถ
มี ผม ใช่ครับ ครับผม ครับ อา สูก ต้องครับผม เหรียญมี 2 หน้า น นะครับผม ครับ ครับผม ครับผม ครับ อ๋อ
เอ่อ คุยกับเขาได้เลย อย่างเงี้ยค่ะ หรือ
ใช่ ๆ ๆ ใช่เลยครับ อันนี้
เอ่อ หรือเราอยากจะรู้ว่า พ่อแม่เรา ทำอะไรอยู่ เราก็แค่เปิดกล้องวงจรปิด เราก็จะเห็นแล้ว วันนี้พ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยในมุมของเรา เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่เอามาใช้ร่วมกับครอบครัว อย่างน้อยเราก็จะเห็น ถึงแม้เราอยู่ห่างไกล เราก็เห็นพฤติกรรมพ่อแม่ว่า เออ ตื่นแล้วเขาทำอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ แล้วถ้าเป็นของคุณหมวกล่ะคะ ที่เอามาใช้ร่วมกับครอบครัว ที่ได้ผลดีในเรื่องของตัวเทคโนโลยีล่ะคะ คุณหมวก?
ครับผม ครับผม ใช่ ครับผม เรื่องเทคโนโลยีนะครับผม ก็มีครับ ก็ไม่แตกต่างกันเลยครับผม 1 ก็เรื่องวงจรปิดเนี่ยแหละครับผม เพราะว่าตอนดึกดื่น ไรเงี้ยครับผม ผมก็มีไว้ตัวหนึ่ง ไว้ให้กับทางที่บ้านเลย ก็คือขึ้นจอไว้เลย ตอนดึก ๆ ได้ยินเสียงก๊อก ๆ แก็ก ๆ ข้างนอก ไม่ต้องเปิดประตู
อืม อืม อืม อืม
มีใครมาเคาะ ก็สามารถดูผ่านที่กล้องได้เลย อันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ทำให้ที่บ้านนะครับ มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับ ก็คือว่า และเราเองก็สามารถสอดส่องดูนะครับ ถ้าเกิดวันไหนเราไม่ได้อยู่บ้าน ใช่ไหมครับ เราก็สามารถดู สอดส่องดูที่บ้านได้ ตอนนี้พ่อแม่เป็นยังไงบ้าง อะไรบ้างนะครับ และที่สำคัญเลย คือบางทีท่านน่ะครับ อา ด้วยความที่ว่าอายุเยอะ อาจจะหลง ๆ ลืม ๆ ของอะไรวางไว้ตรงไหน อะไรยังไงนะครับ อันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับ เพราะว่าเราสามารถรีกล้องมาดูได้ เขาบอกว่า "เมื่อกี้เนี้ยเพิ่งถืออยู่ตรงนี้เอง แต่ไม่รู้ไปวางไว้ไหนแล้วหาไม่เจอ"
อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ อ้อ <chuckles> เออ เออ ๆ ๆ ฮึ นึกออก ๆ <laughs>
อา ผมก็รีกล้องดูปุ๊บ เอ่อ พึ่บ ๆ ๆ อ๋อ! เห็นนะ เห็น เห็นครับ แม่เดินถือออกไปข้างนอกนะ ไม่ได้วางไว้ในบ้าน ลองไปดูข้างนอก ดู อา ไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ อย่างเงี้ยครับผม
เออ ๆ <laughs> น่ารักจัง พอพูดถึงเรื่อง เรื่องที่ เออ อยากรู้ของอยู่ตรงไหนอะ มันทำให้นึกถึงสมัยโบราณอัน อันนี่เป็นคนรุ่น เออ ร รุ่น เออ รุ่นยุค 90 อะเนาะ ทำให้นึกถึงอะไรรู้ไหม? ปกติถ้ารุ่นนี้ถ้าของหายเขานึกถึงใครรู้ไหม?
อืมครับ ครับผม ครับ ๆ หมอดูก่อนครับผม
เออ กุมาร <laughs>
กุมาร ใช่ ที่บ้านผมก็มี บางที แต่ไอ้เรื่องเนี้ย อา ขอ นอกนิดหนึ่งเรื่องลี้ลับอย่างเงี้ยมีจริงนะครับ ผมเคยไปเดินเที่ยวงานกาชาดตอนนั้นที่สวนอัมพรกับทางคุณแม่ แล้วมีเข็มกลัดปูฝังเพชรอยู่ตัวหนึ่ง แม่ก็ใส่ไปด้วย แล้วก็เดิน ๆ ๆ ๆ ๆ ไปเป็นทองครับ เป็นทอง 18 เค แล้วฝังเพชร เดินไปแล้วก็ไปหายที่งานกาชาด หาเท่าไรก็หาไม่เจอแล้วก็คือว่า เอ๊ะ หาดูตามเสื้อผ้ากระป่งกระเป๋าก็ไม่มี โอเคก็เลยบอกน้องกุมารช่วยหาให้หน่อย ช่วยเอากลับมาให้หน่อย อะไรอย่างเงี้ย
อือ อืม ค่ะ ปูฝังเพชร อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ หือ เออ ค่ะ
หา สุดท้ายมาเจออยู่ในตู้เสื้อผ้าครับ
อ้าว มันไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้ไงอะ?
นั่นแหละครับ ก็งงว่ามาอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้ยังไง? แต่เสื้อผ้าตัวนั้นน่ะ ยังอยู่ในถัง ที่รอซักอยู่เลย
อ๋อ เออ
แต่เข็มกลัดมาอยู่ในตู้เสื้อผ้า อันนี้ก็เป็นเสียง เรื่อง เรื่องเร้น ลี้ลับเรื่องหนึ่งเลย
อืม เขา เขาอยู่เขาก็ช่วยเราอะเนาะ อืม นั่นแหละก็เลย เออ อันเนี้ยคือถามว่า พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี เออ มันช่วยไหม มันก็ช่วยในระดับหนึ่งเนาะ แต่อีกอันหนึ่ง คือ
อืม ใช่ ๆ ครับผม
เอ่อ ณ ณ ตอนเนี้ยเราเองเราก็มีปัญหาเหมือนกัน การที่เทคโนโลยีมัน มัน มันมีเยอะเกินไปอะค่ะ อย่างเช่น เวลาที่เรานั่งกินข้าวกับครอบครัว เป็นไหม? ทุกคน
ครับผม ครับ เป็นครับ ก็บางทีผมก็หงุดหงิดนะครับว่า จะเล่นมือถือทำไม ดือ กินข้าวก่อนก็ได้ เพราะว่าเดี๋ยวค่อยเล่นก็ได้ อันนี้ก็มีนะครับ ก็คือไม่ยอมกินสักทีหนึ่ง อา ตัดข้าวเอาใส่จานให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะทานกันแล้ว ยังนั่งเล่นมือถืออยู่ ผมก็เลยบอกมือถือวางก่อนไหม กินข้าวกันก่อนไหม เพราะว่าถ้ายังไม่กินกัน คนอื่นก็จะต้องนั่งรอกัน
เอ่อ อืม อืม อืม ใช่ เออ เออ อะฮะ โอ้ ค่ะ อืม
อืม เพราะว่าเราก็ต้องรอกินพร้อมกัน
ใช่ เออ ใช่ ๆ เขา เห็นด้วยเลย ๆ เพราะว่าอันเนี้ยที่ ที่เจออยู่ ณ ปัจจุบันเนี้ยค่ะ ทุกคนน่ะ ของใครของมันเนาะ แล้วก็ก้มหน้าก้มตาไถเถือกกับโทรศัพท์ของตัวเอง ตัวเองอยู่กับ เอ่อ โทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาบางทีอะ มันอย่างที่ เอ่อ คุณหมวกบอกแหละ มันต้อง
ใช่ ครับผม ครับผม ครับผม ครับ
รู้ช่วงของเวลาด้วย ความเหมาะสม
ใช่ครับ ใช่ครับ เหมือน
ว่ามันควรจะต้องเป็นเวลาไหน?
ใช่ครับ เหมือนในคลิป คลิปของ อ่า ในของคนจีนอะครับ ที่เขาจะมีล้อ ล คลิปอะครับว่า ลูกนั่งเล่นแต่มือถือ เอาวางเรียงเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ อา นั่งเล่นกับมือถือ ใช่ไหม พ่อ ตัวพ่อก็เล่น แม่ทำไง กับข้าวทุกอย่าง เท ๆ ใส่จานตัวเองหมดเลย แล้วก็เก็บจานทั้ง 2 คน
ใครอะคะ? อะฮะ เออ อะฮะ อ๋อ เออ
ลงถังขยะเลย แล้วตัวเองก็ถือจานนั้นไปนั่งกินที่อื่น 2 คงก็งงเลย "อ้าว อ้าว! เพราะอะไร?" อ้าว เพราะตัวเองมัวแต่เล่นมือถือ
อืม อืม อืม เออ
ไม่ยอมทานสักที บางทีก็เจอคลิปนี้ ก็ อื้อฮือ ก็นึกถึงเลย เออ อยากจะทำบ้างนะ <chuckles>
อืม อ๋อ <laughs> แต่จริง ๆ แล้วว่า พูดถึงแล้วอะค่ะ ในสังคมปัจจุบันอะ ครอบครัวแบบไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ในฐานะที่คุณหมวกเป็นคนรุ่นใหม่อะค่ะ คุณหมวกคิดว่ายังไงอะคะ? อันเนี้ย
อ ครับ ครอบครัวแบบไหนนะครับ ก็เดี๋ยวนี้นะครับ ก็คือว่าครอบครัวนะครับ พ่อแม่ต้องเป็นได้ทั้ง พี่ และเพื่อน
อืม
นะครับ ให้กับบุตรหลานในครอบครัวด้วย ไม่ใช่แค่เป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวในครอบครัวนะครับ เพราะว่าวัยรุ่นในเจนใหม่เนี่ยครับผม เขาจะ เป็นอะไรที่ ติดเพื่อนมาก
อืม ค่ะ ใช่
ติดสังคม Social มาก
ค่ะ
นะครับ พ่อแม่นะครับ หรือว่าผู้ใหญ่ใน บ้าน ก็ต้องตามตรงนี้กับบุตรหลานให้ทันด้วยนะครับ เพราะว่า สื่อสังคมสมัยเนี้ยล่อแหลมมาก หลงผิดนิดหนึ่ง หลงระเริงนิดหนึ่ง อาจจะเดินทางผิดได้เลยด้วยซ้ำ
ค่ะ อืม เขาเรียกว่า ยังแยกไม่ออกใช่ไหม? ใช้ประโยคนี้ได้ไหม?
นะครับ ถูกต้องครับ ใช่ ได้ครับผม ครับ อันนี้ก็สามารถที่ว่า มุมมองของผมนะครับ อยากให้
อืม ค่ะ
ผู้ใหญ่นะครับ ตามวัยรุ่นสมัยนี้ให้ทันด้วย ไม่ใช่ว่า อุ๊ย! เราแก่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย ตามเขาไม่ทันหรอก ไม่หรอกครับ เราต้องตามให้ทัน เพราะว่าถ้าเรายังเป็นห่วงเขาอยู่ ครับผม
อืม อืม ค่ะ อืม แต่ แต่ก็ แต่ก็จริงเนาะ เพราะว่า อันหนึ่งคือบางทีอะ เด็กเขามี idol ของเขา ใช่ไหมคะ เขาก็จะทำตามอย่างของ idol ของเขา ซึ่ง ถ้าคนนั้นน่ะ บางทีอะ บางคนที่เป็นศิลปิน หรือเป็น idol ของใครต่อใครที่มีชื่อเสียงอะ บางครั้งเขาก็ทำตามใจตัวเอง โดยไม่นึกถึงภาพลักษณ์ หรือนึกถึงว่า คนที่ศรัทธาแล้วทำตามอะ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
ครับผม ครับ ครับ อันหนึ่งเห็น เข้าใจเลยครับผม ซึ่งอันเนี้ย ก็คือว่าที่บ้านน่ะครับ ต้องคอยชี้นำ ชี้ นะครับ คอยแนะนำให้ด้วยว่า "เฮ้ย! อย่างงี้ไม่ถูกนะ อย่างงี้ไม่ดีนะ" เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า ไปทำอย่างเงี้ย อ ผลมันจะออกมายังไง เราก็ต้องบอกผลลัพธ์ ก่อนที่เขาจะไปรอเห็นผลลัพธ์เองนะครับผม
อืม อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ โอเค วันนี้ขอบคุณมาก ขอบคุณมากจากการแชร์ประสบการณ์ เอ่อ การเปลี่ยนแปลงของครอบครัว เพราะว่าของเราคนละ Gen กัน แต่เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้
ครับผม ครับ ครับผม ครับผม ใช่ครับผม ก